ちょっと、友達だから大事にしなきゃいけないっていうような、なんか仁義みたいなものが、昔はすごい強かったんですけど、なんか最近は、うーん、なんか、自分に合わなすぎて拒否感が強いんだったら、もう別に、無理して付き合わなくてもいいかなっていうようになってきましたかね。うん。
うん。 うん。 ああ、はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 ああ、そうですか。ああ、なるほど。 ね、あの、やっぱりその辺、そっか、やっぱ大人になるとね、いろいろこう
はい。 うん。
考え方とかもね、違わないと生きていけないところがあるから、でしょうね、その立場、立場でね。うん。
そうですね。 うん。
いや、そこはやっぱ一番大きいのかな。 はい。
そうですね、なんかその自分が割と、昔はほんとに うーん、友達 優先みたいな風になってたのかな。なんか、友達大事にするのがいい人間だ、みたいな感じだったんですけど、なんか友達いっぱいいてみたいな。
ああ、そうなんですね。うん。 <laughs> うん、あ、でもやっぱりそれお互いに必要にし必要だなんでだったんでしょうね。あの、その年の頃って、それがあるからこう頑張れたり、なんていうのかな、楽しくできたりみたいな、うん、なんかあるんだというふうな感じはしますね、やっぱりね、うん。
ま、でもそうかもしんない。うん。 そうですね、うんうん。 そうですね、うんそうかもしんないです。うん、ま、そういう風だったのがやっぱこうちょっと社会に出て、でまあ、なんかこういろんなことを経験していくにつれて、まあ、いい意味で自立できてるというか、まあ、その、自分が心地いいことが大事で、なんかま、だからといって自己中心的に振る舞うわけじゃないですけど、なんかその無理に
ね。 うんうんうん。 うん。 うん。 ああ、そうですね。うん、うん、うん。うん。 あ。 うん。 うん、うん。